Alam mo gusto ko sanang, ano, humingi sa 'yo ng advice. Kasi lately parang nahirapan ako sa budget, ganiyan. Kasi maikuwento ko lang, ano, kasi, ano, lately is nabawasan ako ng trabaho. Oo, nawala 'yong isa kong part-time job. So parang ano din, kailangan naming mag-budget, ayan. So nahirapan din akong mag-budget. Kahit noon pa naman na mayro'n 'yong, ah, isang part time ko, 'di mas, ah, malala na ngayon na wala na 'yong part time na 'yon. So ang napapansin ko kasi na budget namin sa pagkain, alam mo 'yon, 'yong parang ano na lang kumbaga ano 'yong mas mura. Parang do'n ko kasi kino-consider. Kasi sa panahon ngayon, 'no, ang hirap nang mag-budget dahil nga sa mga mahal na bilihin, ganiyan. At ano nga lang, eh, maganda nga sa 'min kasi mayro'n na kaming bigas. 'Di na namin kailangang bumili ng bigas. So oo, so parang ang kinakailangan na lang na i-budget 'yong ulam. Pero sa panahon ngayon, 'di ba 'yong mga processed foods parang 'yon 'yong parang mas mura kumpara sa mga gula gulay o 'di kaya naman sa mga karne, ganiyan. Kaya minsan napapadalas din talaga na 'yong laman ng ref 'yong mga processed foods lang, gano'n. At the same time hindi kasi siya time-consuming, ganiyan. Unlike sa 'pag magluluto ka ng mga gulay kailangan mo ng panahon para himayin 'yong mga gulay na iluluto mo. At the same time kailangan mong maghanda, 'no, nang para sa gano'n is maluto mo talaga ng masarap kumbaga, 'yong mga ulam na 'yon. Pero ang naiisip ko naman in the long run 'yong pagkain sa mga processed food siyempre alam naman natin na walang benefits, ano, na maidudulot. Kaya hingi sana ako ng advice sa'yo regarding sa pagba-budget para kahit papano naman magkaroon kami or makakain naman kami ng masustansyang pagkain. Halimbawa na lang kahit weekly, gano'n, 'yong pagba-budget baka mayro'n kang mai-sa-suggest.
Oo. Mm. Oo. Mm. Bumili, oo. Mm. Oo, pero bago niyan, 'no, ah, ilan bang miyembro ang nasa bahay ninyo or pinapakain mo?
Mm. Actually ano lang, 4 lang naman kami dito sa bahay. So kami ng husband ko at the same time 'yung 2 kong kapatid, so hindi naman ano, marami kumbaga, pero dahil na rin siguro sa mihi mahal ng bilihin ngayon, talagang ano din ang hirap din mag-budget.
Hmm. <scoffs> Oo. Oo. Tama, oo. Ah, lahat ba kayo nagwo-work na or hindi pa, ikaw lang?
Ah, ano actually nagwo-work na 'yung kaming tatlo 'yong isa is nag-aaral pa lang. So ang bale ang pinoproblema ko lang naman na pagkain o 'yung paghahanda ng pagkain is 'yung kapag, ah, breakfast tsaka dinner, kasi 'yong lunch kumbaga kanya-kanya na 'yong ano well, ako naman, dahil work from home, dito lang din sa bahay, kung ano lang din naman 'yung matitira ng morning or ng breakfast, okey naman na sa akin 'yon na pagkain kumbaga. So hindi naman problem sa akin, oo, so 'yun lang 'yung 2 meals lang a day 'yung kailangan na i-prepare. Kasi alam mo ba, mai-share ko din na, ah, 'yung mga kap makakasama sa bahay minsan hindi na naiiwasan na nagrereklamo na sila, kasi parang nakakasawa na daw 'yung mga paulit-ulit na pagkain ganiyan, pero minsan nag-de-demand din sila na, 'yung alam mo 'yun, 'pag min minsan meron 'yung mga pagkakataon nasho-short sa budget, 'yung mga gulay gulay lang dito sa mga paligid ng bahay, 'yung mga talbos ng kamote ganiyan o di kaya naman ng malunggay, 'yun lang 'yung mga usually na niluluto. Pero alam mo 'yun, nagrereklamo na parang, iba 'yung iba sana, 'yung ganito, ganiyan. So, ah, kahit din kami nasanay na do'n sa lasa ng processed foods gano'n, so alam mo 'yun, ang hirap na ano na mag-isip kung ano ba talaga 'yung iluluto at the same time 'yung pagbaba-budget din talaga, 'yun 'yung parang pinakamahirap na gawin.
Oo. Mm. Lunch, oo. Oo, sige, l Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm, pero 'yung bang mga nagrereklamo ba na mga kasama mo diyan sa bahay nagshe-share din sila ng, ah, pambili ng pagkain gano'n?
Mm. <smacks lips> Actually, ano naman, yung isa naman is nagsi-share din kasi yun nga, may work din naman siya. So, ano lang siguro, ang problema lang din minsan is yun nga, ah, nakakasawa din, eh, yung paulit-ulit na mga ulam, ganun. Alam mo 'yon, yung <laughs> ano din, pero 'pag gusto din ng gulay-gulay alam mo yun, parang pihikan, kumbaga. Ayaw <laughs> ayaw mag-ulam ng ganito, ganyan. Oh, so yun yung din yung isang mga pinoproblema.
Mm. Oh, oo. Mm. Hmm. Oo. Hmm. Pero hindi naman kayo mapili sa anong pagkain or, ah, gusto niyo yung may laging may karne, hindi naman?
Ah, actually ano nga, yun din yung problema ngayon kasi parang nasasanay na dun sa malasang pagkain, gano'n. Parang wala na yung iba na yung lasa mo or iba na yung panlasa namin kapag pagdating na sa gulay or yung mga simpleng ulam lang like yung parang sa Ilocano sana, yung parang dinengdeng, gano'n. So, iba na yung lasa, eh, 'pag walang halong karne. So, parang nasanay na din yung dila namin na hinahanap-hanap kumbaga yung pampalasa.
Hmm. Oh. Oo. Oo. Tama. Laging may sarsa, gano'n. May, ah, laging may s ba kumpleto. Sibuyas, bawang.
Mm, tama.
Oh, okey, oo. Tama nga naman 'no. Ah, lahat naman siguro gustong masarap yung pagkain 'no. Pero kung kung nasanay ka talaga sa sa masarsang pagkain, hahanap-hanapin yun ng dila mo 'no? Pero kung nasanay ka naman sa kahit mga simpleng, ah, pagkain, ah, okey din naman. Kaya siguro ang kailangan mong gawin is magkaroon ka ng listahan ng mga menu ng isang linggo. Halimbawa Lunes, morning. Ano 'yong mga menu na kailangan mong iluto? Puwede namang itlog and hotdog, morning 'yon, 'di ba? Ah, after non isulat mo din 'yong mga, ano, mga, ah, gusto niyong kainin. Puwede naman, ah, u gulay na may na may, ah, itlog, like, ah, ah, ampalaya with itlog, 'yong mga gano'n, 'di ba? Lahat 'yon, eh, kailangan mong ilista. Para sa gayon ay, ah, next week ulit babaguhin mo ulit, i-customize mo na naman ulit 'yon. Halimbawa kung ngayon ngayong week, ah, 1 kilong karne tapos ga gawin mong, ah, maliliit 'yong chop para pangsahog-sahog mo sa mga gulay-gulay.
Mm.
Puwede naman na, ano, o corned beef with patatas, 'yong mga gano'n. Oo, para sa gayon ay ma-budget mo. Hindi 'yong puro kayo, ano, puro kayo unhealthy foods, 'no? Hindi naman sa ano, 'no, hindi naman sa pinagbabawal na, ah, kumain ng unhealthy foods. Pero kailangan din namang limitahan, 'di ba? Kasi anong nutrisyon ang makuha do'n, 'di ba? Puwedeng once a week na mag-ulam kayo ng gano'n. Tapos the rest of the day, ah, gulay-gulay na may sahog na kahit kaunting karne or fish. Sa dinengdeng may ano 'yon, eh, may may mga may fish din, 'di ba. Himay-himayin mo para magkasya, 'di ba?
Mm. Mm. Sabagay, tama nga naman, ayan. So, marami din talaga yung ano, possible na puwedeng gawin 'no or alternate ano. Tama yung sinabi 'no mo na makakatulong yung meal planning, ayan. Yung 'pag ma 'pag ba iisip na ng advance kung ano yung ihahanda in the following weeks para naman sa ganun kumbaga, hindi rin magsasawa-sawa, mag, ah, sasawa yung mga kasama sa bahay na ganito na lang palagi 'yong ulam, gano'n. The same time matulungan din at maturuan din kami na kumain din ng mga mas healthy pa, ayan. Kasi ngayon hindi maiiwasan din talaga yung pagkain na sa mga unhealthy or sa mga processed foods kasi yun yung affordable, kumbaga. Pero siguro yun nga, pagba-budget din yung kailangan. Tama yung sinabi mo 'no, yung sa pagsahog lang. Kung halimbawa sa karne, puwede rin naman yung siguro kasya na yung 1/4, ganyan. Kasi sa sahog lang naman siya gagamitin. Kumbaga, ganun na lang yung gagawin para sa gano'n ay healthy na at the same time affordable yung budget na ano, na ilalaan doon sa pagkain. Kasi actually sa araw-araw yun yung problem, eh, yung pagkain. <scoffs> Kasi yun pa yung pinakaproblema minsan kung anong ilulutong ulam. Siguro ano din, makakatulong din yung advance na pagpaplano para di naman gaanong kai-stress isipin kung ano yung iluluto sa araw na 'to, ganyan. So, tama nga naman. Actually ano nga, eh, nakakapanood pa ako sa mga ano, social media platform, ganyan, sa Facebook o di kaya naman sa TikTok. Marami akong nakikita dun na mga ideas kung paano pasarapin yung isang simpleng gulay. Siguro ta-try ko na lang na lutuin yung mga ganun.
Mm. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo. Hmm, oo. Tama. Mm. Tama. Hmm. Mm. Oo. Oo. Tama, puwede 'yun, tsaka, ah, tingnan mo rin 'no kung kailan 'yung time na mababa 'yung presyo ng mga gulay halimbawa, ah, buka ngayon, ah, medyo mura 'yung ano mura 'yung kamote, eh, alam mong 'yung kamote is hindi naman madaling ano ma masira di ba, puwedeng damihan mo ang pagkuha nun para i-stock mo nalang sa bahay mo 'no, i-stock mo sa ref. Para puwede mong, ah, kumbaga o pang ano i-boil di ba, para 'yun ang kainin niyo pang-breakfast.
Tama, oo nga naman.
'Yung mga gano'n, mag-stock ka ng mga gulay na alam mong hindi naman, ah, madaling masira 'yun 'yung damihan mo. Oh, tsaka always din i-check mo 'no 'yung, ah 'yung kasi every ano naman nagbabago 'yung price, di ba? May times na nagbabago, may times na bumababa, may times na tumataas din 'yung mga karne, oo, puwedeng 'yung pagbaba ng presyo siguro ng karne, that's the time na tsaka ka bumili ng karne, di ba? Oh, i-stock i-stock mo ulit or i-marinate mo para sa gayon ay, ah, mas masarap, puwede mong iluto anytime, di ba? Pati 'yung ano actually pati 'yung, ah, mga isda. Puwede mo siyang i-stock, i-marinate mo, linisan mo lang, tapos i-ref mo siya. 'Di ba?
Hmm, mm. Oo nga. Ah, okey, sige ma-try nga 'yung mga na-suggest mo na 'yun, actually hindi ko 'yun nagagawa kasi 'yung mga ano lang tipikal lang or 'yung mga common lang, kumbaga na mga pag-store 'yung ginagawa namin. Pero siyempre minsan din hindi rin naman maiiwasan na 'yung mga, alam mo 'yun? 'Yung mga nalu napapalengke hindi rin naluluto, kasi dito kasi sa amin city, 'yun usually minsan siguro dahil na rin sa sawa na sa mga pagkain na paulit-ulit parang minsan gusto rin namin kumain sa labas nalang or mag-takeout na lang gano'n, so parang 'yun 'yung isa din na nakakasira din ng budget pagdating sa pagkain. Kasi alam mo 'yun, minsan pa nga, meron 'yung mga napalengkeng in the past few weeks na, ay andito pa pala sa ref, parang gano'n 'yung nararanasan minsan. So siguro self discipline din ang kailangan tsaka sundin din kung ano 'yung binadget talaga para naman kahit papaano. Sa hirap ng buhay ngayon ang hirap magtipid <chuckles> kasi nga mahal ng mga bilihin. So ayun, siguro, tama 'yung sinabi mo din na kailangang parang monitor din ano, 'yung presyo kung ano 'yung mas mura na gulay or bumaba na 'yung presyo ng karne o di kaya naman ng mga isda. So possible na do'n mag-store para naman kahit na tumaas na, makakapag-ulam pa rin kami ng masarap.
Mm. Hmm. Oo. Hmm. Tama, oo. Mm. Mm. Oo, tsaka pwede rin yung like like beans, 'di ba, munggo. Hindi naman madaling masira yung mga yun, 'di ba? Oh. Or puwedeng, ah, bumili ka rin ng oatmeal, 'di ba, tapos lagyan mo lang ng saging, 'di ba healthy na yun? Pang-breakfast kung gusto niyo yung mga gano'n. Oh, 'di ba? Budget friendly yun. Kasi aapat lang kayo. 'Pag 4 pa lang kayo at least medyo naiba-budget naman. Kasi kung mas madami kayo, yun medyo mahirap. Pero nasabi mo nga 4 kayo, oh, eh, 'di puwede naman na gano'n siguro ang gawin niyo. Pag-usapan din ninyo yung mga gusto ng bawat isa, para bawat isa ay mapagbigyan din yung cravings, 'di ba?
Oo. sabagay yung Oo. Ah, okey, oo. Alam mo yun yung hindi ko pa nagagawa din ano, yung pag ano din na pag-suggest or paghingi oo, paghingi ng opinyon kung ano din yung gusto nilang ulamin. So, siguro yun yung isa din na igo-goal ko na tanungin sa kanila para mai-consider din kumbaga sila sa plano. At the same time siguro kailangan ko ding isama sila para ma-try din nila kung ga'no na kamahal kumbaga, yung mga bilihin oo, tama kung paano din i-budget ng tama ngayon yung kuwan. Kasi ang mahal na, eh, ang mahal na ng mga bilihin ngayon, pero at the same time yung sahod kumbaga 'no. 'Pag wala ka na talagang side hustle ngayon nagkukulang na yung budget sa pagkain palang, eh, pa'no naman na yung mga other bills na kailangang bayaran. So, need talaga ding, ah, i-budget din, oo. Para naman sa ganun makakain kami ng the same time, siyempre, healthy din na pagkain.
Kunin mo yung opinyon. Mm. Pa'no mag budget. Oo. Tama. Mm, tama. Tama ka do'n. Mm. Oo, tsaka mga prutas 'no? And minsan yun yung na yung katamaran din 'no. Kahit may iluluto ka sana is gusto mo ng mag mag-restaurant kasi mas mabilis yun, oo. Kaya siguro ang kailangan mo din gawin kung ganun yung sitwasyon 'no, i-slice mo na yung mga alam mong madaling maluto. I-slice mo na halimbawa, ampalaya. Oh, i-slice mo na, ilagay mo sa storage, ah, container tapos i-ref mo para sa gayon ay kumbaga ready to ano lang, gisa-gisa.
Oo. Mm. Mm, ayan. Oo, tama nga, ayan.
'Di ba? Pati mga ano, pati mga karne, icha chinop mo kapag may vacant time ka, para mabilisan lang ba. Okey, so
Oo, ayan. So salamat, ah, sa lahat ng mga nasabi mo sa akin.
Walang anuman. Okey, paalam.